Ya, erkek arkadaşımla, eee, evlenme kararı aşamasındayız ama hani ben, eee, birlikte yaşıyoruz zaten. Birlikte mi, i yaşamaya devam etsek yoksa, eee, evlenme kararını ikimiz de alsak mı? Çok emin değilim. Bu böyle ilişkimizi etkiler mi? Çok kararsız kaldım.
Hı hı. Hı hı. Eee, tabii, aslında bir ilişkinin, ııı, uzun vadeli kararlara geldiğinde, özellikle birlikte yaşama ya da evlilik gibi kararlara geldiğinde bu geçiş genellikle, iii, büyük etkilerle sonuçlanıyor. İşte, zaman zaman taraflarda korkular olabiliyor eee, ya da daha fazla sabır ve anlayış gerekebiliyor. Peki, iii, sizin ilişkinizde bu soru işaretlerinden hangisi daha çok baskın?
Hı hı. Evet. Hı hı. Ya, şöyle, açıkçası benim, eee, birazcık da, eee, korkularım var. Daha önce 1 evlilik yaptım ve, eee, bu sebeple, eee, işte, o kötü gitti ve, hani, sanki böyle, işte, çok âşıktım, bu evlilik o aşkı öldürdü, eee, ilişkimizi mahvetti gibi bir algı var. Sanıyorum ondan dolayı şu anda iyi giden ilişkimin de, eee, evlilik kararı alırsam, eee, bir önceki gibi kötü olacağını ve, eee, sonlanacağı hissi var. Sanıyorum, eee, biraz konu benle alakalı.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, aslında bu, eee, bu duyguları yaşamakta çok haklısın çünkü daha önce çok kötü bir deneyimin olmuş. İster istemez benzer bir, eee, pozisyondayken de, e, bu tarz duyguları tekrar yaşamaktan çekiniyorsun. Çok haklısın bu konuda. Eee, peki, partnerinin eee, olaya bakış açısı nasıl bu noktada?
Hı. Aynen öyle. Eee, partnerim çok evlenmek istiyor, yani, bunun sonuçta, eee, birlikte yaşamımızın, eee, kendi kültürümüz açısından da çok uygun olmadığını, eee, o yüzden, hani, bunun bir devlet tarafından da tanınması gerektiğini söylüyor, açıkçası. Aaa, ama, hani, ben o konuda çok emin değilim. Yani, sonuçta evlenmek çok kolay ama, ııı, bir şey olduğunda boşanmak çok zor oluyor ve insanlar bir şekilde ona kendini mevcu mecbur da hissediyorlar. Yani, o ilişkinin devam etmesi gibi ama birlikte yaşandığı zaman anlaşılmazsa sanki, böyle, bir an önce, eee, bir karar verilebilir ve herkes, eee, kendi yoluna devam edebilirmiş gibi bir hissiyat var. Ama onun durumunu da anlıyorum, yani, çünkü sonuçta benim ailem de <swallows> biraz o fikirde. Yani, eee, kültürümüz açısından uygun olmadığını söylüyor.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hıı, anladım, dolayısıyla eşinin aslında bu konuda büyük bir isteği var ve aslında seninle beraber yaşamak da istiyor. Peki, daha önce eee, birlikte vakit geçirdiğiniz zamanlarda, beraber aynı evde kaldığınız zamanlarda genel olarak hissiyatın nasıldı? Yani, şöyle bir dürüstçe düşündüğün zaman, sence birlikte yaşamak, eee, iyi mi yoksa sizin için bazı sorunları da, kesin sorunları da beraberinde getirir mi?
Hıı. Yani, şöyle, eee, beraber yaşayınca aslında, böyle, daha çok insan, eee, birbirini tanıyor. İşte, i iyi yanlarını, kötü yanlarını daha çok gözlemleyebiliyor. Çünkü, eee, işte, normal sevgiliyken ve ayrı evlerde yaşarken, eee, her şeyi o kadar gözlemleyemiyorsun ama aynı evin içine taşınınca, eee, her şeyi, böyle, eee, saf ve net bir şekilde görebiliyorsun. Eee, tabii ki bunun bir ileri aşaması evlilik ve, işte, eee, resmî kanalların da bunu tanıması. Ailelerin daha çok, yani, sonuçta ayrı, eşi beraber yaşarken aileler o kadar da dâhil olmuyor veya akraba gibi olmuyor, sadece yine erkek arkadaş, kız arkadaş gibi oluyor. Ama evlilik işi birazcık da resmiye dökmek gibi bir şey herhâlde.
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, tabii ki evlilikle beraber aslında aileler de tanışıyor. Bundan dolayı da, eee, böyle kaygılarının olması, eee, çok çok normal. Eee, peki, bu konuları eşinle konuştuğunda onun, eee, sana karşı tavrı nasıl oldu?
Eee, şöyle, o, ııı, benim bu korkularımın aslında yersiz olduğundan bahsediyor, yani, eee, gereksiz yere böyle düşüncelere sahip olduğumu, aslında evlenirsek her şeyin daha güzel olacağını, işte, eee, benim, eee, belki ileride bir, eee, çocuk sahibi olabileceğimizi, eee, çünkü hani, evlilik dışı olursa yine bizim kültürümüz açısından uygun bir şey değil bu ve işte, eee, ona da bir engel olduğunu düşünüyor. E, ben sanırım çocuk da istemiyorum, birazcık ondan da böyle, eee, birlikte yaşamak benim için daha cazip geliyor, evlilik birazcık da benim için o konudan da kaçmak sanıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı, anladım. Aslında eşinin birazcık da kültürel normları ö önemsediğini görebiliyoruz bu noktada. Kültürel bir normların baskısı altında da aynı zamanda ve aslında çocuk yapmak da istiyor ileriye doğru belki seninle. Bu konuda da, ııı, çok önemli büyük bir konu aslında ilişkinin geleceği için ve sen de şu anda çok istemediğini de söylüyorsun. Peki, eee, eşinin kültürel normları bu kadar önemsemesi seni nasıl hissettiriyor?
Kesinlikle. Hı hı. Eee, kültürel normları, eee, önemsemesi beni iyi hissettiriyor çünkü, eee, ben de, eee, çok önem veriyorum. Daha kendimi ait hissediyorum. Yani, yaşadığım toplumda, bu tabii ki bulunduğum toplumun, eee, değerlerine sahip çıkması, eee, beni de bunu düşünerek gözetmesi benim çok hoşuma gidiyor. Ben de aslında bunu gözetiyorum ama belki benim için birazcık daha böyle, eee, dediğim gibi, işte çocuktan kaçmak, eee, o olur da bir şey kötü bir şey giderse, eee, boşanmanın, eee, çok zor olması evlendikten sonra. Eee, bunları da tabii ona söyleyemiyorum. Eee, söylemem de gerekiyor mu, çok emin değilim.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hımm. Evet, bu korkularını görebiliyorum aslında, bununla beraber kültürel normlara sahip olması senin için de, eee, gayet pozitif bir durum, çünkü sen de böyle olduğunu söyledin. Eee, peki, ekonomik olarak ne durumdasınız? Yani, böyle bir olay gerçekleştiği zaman, ekonomik anlamda sizi zorlar mı?
Hı hı. Eee, ekonomik olarak bizi zorlamaz. Yani, eee, bunun alt üstesinden gelebiliriz. Bir şekilde, ya, ailelerimiz de yardım eder, tek başımıza kalmayız. Sonuçta onlar da bizi desteklerler, eee, ve hatta çok fazla desteklerler, eee, herkesten çok desteklerler. Eee, onunla ilgili bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Eee, hani, benim için ekonomik bir sorun değil, benim için tamamen, işte, eee, böyle, ımm, çocuk, eee, mevzusu, eee, ve boşanma mevzusu bir konu ama, eee, yani, eee, aslında ekonomik olarak daha iyi bile olur. Çünkü o zaman, eee, insan bir şekilde, eee, kendini bir ortak bir şey de, yani, bütçe de belirliyor evlendiğin zaman. Eee, birlikte yaşadığın zaman daha herkes ev arkadaşı gibi oluyor ve herkesin bütçesi ayrı oluyor. Eee, belki evlendikten sonra ekonomik kısmı daha bile iyi olabilir, eee, herhâlde, bilmiyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm, anlıyorum. Yani, aslında evlilik gibi bir durumla karşılaştığınızda, ailenizin desteğiyle beraber ekonomik anlamda hiçbir sıkıntı yaşamayacağınızı söylüyorsun. Dolayısıyla o zaman senin bu evlilik kararını alıp ya da almamada ekonomik bir, eee, sıkıntı söz konusu değil. Tamamen senin evliliğin, eee, bir beraberinde getirdiği, belki birazcık aşkı öldürme korkusu ve devamında, eee, daha önce sahip olduğun o kötü boşanma, eee, sürecinin tekrarda yaşamaktan kaçınma. Peki, eee, şu anda evli değilsiniz ama bir şekilde ayrılma durumuna gelseniz bu seni e evli olacağınız senaryodan daha az mı etkiler?
Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Yok daha fazla etkiler, yani, ben tabii ki, eee, sanıyorum öyle bir beni sıkıştırdığı en son raddeye geldiği takdirde, eee, evlenmeyi, eee, düşünebilirim, yani, çünkü ondan ayrılmak istemem. Gerçekten çok seviyorum erkek arkadaşımı, eee, ve hani, şu an birazcık da belki şımarıklık yapıyorum, eee, seninle konuşunca bunu fark ettim. Eee, çünkü bana dese ki yani, öyle bir yaptırım sunsa ya evleneceğiz ya ayrılacağız dese ben, ııı, bayağı üzülürüm ve e sanırım evlenmeyi tercih ederim.
Hı hı. Hımm. Evet. Hımm. Anladım, yani, aslında burada senin önceliklerinden, eee, 1 tanesi partnerini, eee, çok sevdiğin için onun aşkını, bu ilişkiyi kaybetmemek esasında ve partnerin de bu konuda sana o zaman bir baskısı olmadığını söyleyebiliriz. Yani, o da seni, eee birazcık özgür bırakmış bu konuda. Belki de zamanla senin de bu işe daha da yaklaşacağını düşünüyor ve sana anlayışlı da davranıyor ama eğer oldu ki bir gün seni birazcık sıkıştırırsa, baskı yaparsa da fikrini değiştirebileceğini söylüyorsun. Peki
Hı hı. Hımm. Kesinlikle öyle düşünüyorum.
Hı hı, eee, peki, bu konuda hiç evliliği ciddi bir şekilde analiz edip önceliklerini belirledin mi? Yani mesela kendini bir 2-3 yıl sonra nerede gördüğünü hiç hayal ettin mi?
Eee, yani şöyle, tabii ki her, eee, kadının, genç kızın diyeyim, hayalidir evlenmek, işte, gelinlik giymek. Yani, bu küçüklükten başlayan bir şey bence, eee, genç kızların, küçük kızların hayalini kurup ileride, işte, eee, gelinlik giyip, işte, birtakım o seremoni, işte, kına gecesidir, böyle, işte, eee, birtakım, eee, o böyle geleneksel, eee, yapılardan geçmek, e, her genç kızın hayali. Ben de kendimi tabii ki, yani, bir önceki evliliğimde de onu çok yaşayamadım. O yüzden, eee, hâlâ, böyle içimde bir ukte, hani, öyle bir gün, eee, tekrardan, böyle, bir güzel gelinlik giyip sevdiğim adamla daha mutlu bir hayata adım atmak isteyebilirim. E, ama, ııı, benim, ııı, korkularım sanıyorum bunu böyle yapmamda engelliyor. Yani, bir şekilde, eee, acabalar hissediyorum. E, tamamen de konu, e, ondan bağımsız. Bu benim kendi içsel, eee, yaşadığım, eee, durumla ilgili. Eee, burada benim, sanıyorum, eee, kendi kendimi tedavi etmem gerekebilir.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Aslında, eee, ne güzel heveslerinin olduğunu söyledin. Daha önce tam olarak gerçekleştiremedin, belki tam olarak istediğin gibi gerçekleştiremediğin bu etkinlikleri, belki de şu anki hayatının aşkıyla tekrardan gerçekleştirebilirsin. E, kendin de söyledin bunun ne ne kadar güzel olabileceğini. Ama bununla beraber, eee, belki de her şeyin kötü gidebileceğinden de çekiniyorsun. Bir şekilde bu tarz bir korkun var ve bunu da kendinle ilgili olduğunu söyledin. Böyle bir çıkarımda bulundun. Aslında sen, eee, durumun çok da farkındasın, kendini iyi analiz de, eee, edebiliyorsun. Peki, bu durumunla eee, hakkında daha önce hiçbir şey denedin mi bunu değiştirmek için?
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Yani, şöyle, bunu değiştirmek için, eee, bir şey yapmadım ama genelde böyle, işte, arkadaşlarımla konuşuyorum, eee, veya gözlemliyorum. İnsanların, eee, diğer arkadaşlarımın, işte, böyle evlilik sürecinde olan arkadaşlarıma bakıyorum. Eee, hani, onlarda nasıl bir durum söz konusu? Eee, benim evet belki kötü bir evlilik yaptığım için bunun faturasını çıkartıyorum acaba şimdiki erkek arkadaşıma diye. Eee, yani, daha çok böyle, eee, bir uzmana gitmek, eee, yerine, işte, arkadaşlarımla konuşup onlarla dertleşmeyi, onları gözlemlemeyi, eee, veya onlardan akıl almaya, eee, çalışıyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, aslında bu noktada arkadaşlarından destek almak çok güzel bir yöntem. Bununla beraber tabii ki de bir ilişki danışmanından destek almak da işe yarayabilir ama bunları bir kenara ko koyarsak da sana vereceğim tavsiye şu olabilir: E, bu ilişkide senin için, eee, pozitif olan özellikleri bir yere yazman. Bunları ve öncelikleri, yani, bu i ilişkiden beklediğin ihtiyaçların, işte, güvende hissetmek olabilir, kişisel ala alan olabilir, güven olabilir, aşk olabilir. Eee, senin için pozitif anlamlı olan özellikleri bir yere yazman ve olabilecek kötü şeyleri bir yere yazman. Eğer bunu denersen göreceksin ki aslında bu ilişki seni çok mutlu ediyor. Senin için çok özel anlamlar var ve büyük ihtimalle de daha önce seni de tespit ettiğin gibi, eee, birazcık senin o içindeki korkuyla alakalı
Hı hı. Hı hı. Evet, eee, gerçekten, eee, bunu düşüneceğim, yani, bu bana çok mantıklı geldi. Eee, arkadaşlarımla, eee, konuşmak yerine, eee, öncelikle bir, eee, terapistle gidip bu konuyu açacağım ve, eee, ilişkimin olumlu ve olumsuz yanlarını bir kenara not alıp, eee, elbette ki olumlu yanlarının daha ağır bastığını fark edeceğim. Çok teşekkür ederim, çok faydalı ı bilgiler verdin, beni yönlendirdin.
Hı. Rica ederim, benim için bir zevkti, görüşmek üzere.